آه، كمان آه، بس مش كل حاجة بقى بتتنشر، يعني الواحد برضه بيراعي الخصوصية يا عَم ما يعني مه هو أنا مش عارف مين برضُك اللي هيشوف الصور بتاعتي دِيّة، فده يعني الواحد بيحاول يبقى في خصوصية شوية في اللي بينشره وده برضُك، ده ب ب بيتوافق مع فكري وذاتي وعاداتي، إن أنا مش إن أنا مش أنشُر كل حاجة عشان كل من هَب ودَب ييجي يتفرّج بقى وخلاص لأ، في حدود يعني لحاجات، يعني ممكن أرسم صو يعني ممكن أ أنشُر صورة خاصة أنا وابني، أنا وابني مثلًا و و و وإحنا قاعدين بس قاعدين في مكان عام يعني مثلًا أو في مثلًا أو على شَط بَحر، في رحلة بتاع، إنّما الصور الخاصة اللي جوّا البيت بقى يعني في أوضة النوم وفي ال مش عارف إيه لا، لا، لا، لأ، ده مش بيتوافق مع مع ذاتي ولا عاداتي بصراحة فما بارضاش أعمل كده يعني بأم
آه. أكيد طبعًا، أكيد. صح، صح. إمم، إمم. صح، صح. أيوه، أيوه. اهم. أيوه، أيوه. أكيد طبعًا لأ. إمم. صح طبعًا، مبادئك جميلة جدًا على فكرة. طيب آآ في رأيَك كده بصراحة يعني السوشيال ميديا خلِّت الناس تهتم بالمظهر أكتر من الجوهر؟
حبي اهم. أيو